เอ่อ สำหรับคุณแล้วเนี่ยครับผม คุณคิดว่าประเพณีไหนครับผมที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้มีความ ใกล้ชิดกันมากขึ้นน่ะครับ?
อืม พอพูดถามอย่างงี้นะครับ นึกถึงเลยว่าแบบ มันก็เหมือนแบบว่า เรียกได้ว่า เป็นวันรวมญาติประจำตระกูลเลยก็ว่าได้นะครับ ก็คือ
อือฮึ อา มันควรจะไปทำ ท อ่า ในทิศทางแบบนั้นเนาะ เพราะแบบว่าทุกคนคง คงกลับมาเจอกันหมดจริง ๆ อะ
อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ ก็คือแบบว่าวันตรุษจีนอะนะครับ คือต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนแบบ คือพี่สาวก็ทำงานอีกที่หนึ่งเนาะก็ย้ายไปจังหวัดหนึ่งเลย นานน๊านทีปีหนึ่งก็ 2-3 ครั้ง ไรเงี้ย จะได้กลับเนาะ แล้วก็ เอ่อ แล้วก็ตัวเราเองเอาจริง ๆ ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับ บางทีก็ไปทำงานที่อื่นมั่งอะไรมั่ง อย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งอะครับ ที่แบบว่าทุกคนในบ้านจะมารวมกัน ก็คือวันไหว้เจ้าครับ ก็คือตรุษจีน อา ถ้าไม่มาคือต้องประหลาดมาก คือถ้าไม่มาคือ อ มันจะต้องมีอะไรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตถึงมาไม่ได้จริง ๆ <chuckles>
อา ครับผม อืม อา อ๋อ ครับ อืม อา อ๋อ อา <chuckles> ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ เข้าใจเลยครับผม แบบถ้าเกิดเรามีเชื้อจีนเนี่ย คือวันเนี้ยยังไงก็สำคัญ ถ้าแบบว่าแบบ อืม เนาะ ยังไงก็ต้องมาอะ
อา ใช่ ๆ ครับ คุณพ่อจะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะ ยังไง ยังไงก็โทรตามยังไงก็แบบ โอ้โฮ ต้องมา ไรอย่างเงี้ย คือก็ต้อง คือต้องลางานมา ให้ได้ นะครับ แล้วก็ เอ่อ ต้องเรียกได้ว่า จริง ๆ อะในบ้านน่ะจะค่อนข้าง เอ่อ ไม่ได้คุยเยอะเนาะ แล้วก็ เอ่อ ด้วยความที่พี่สาวก็ทำงานที่อื่น เราเองก็ไม่ค่อยเจอพี่ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ทำให้ ถ้าไม่มีหัวข้อหรือว่าไม่มีเทศกาลเนี้ย ก็ต้องบอกว่า ทัก มันจะทำให้บ้านเราคุยกันน้อยนะ ยกเว้นว่า
อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ อา ถูกต้อง เขาหยุด ใช่ แทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะ ถูกต้องไหมครับ? เพราะแบบแน่นอนอะ ทุกคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเอง ถ้า ถ้าเนี่ย ถ้าไม่มีจริงก็คือ ปีหนึ่งเนี่ยคงไม่ได้เจอกันแน่ ๆ <chuckles> เหรอ? อือ เออ ๆ
ใช่ ๆ อืม ใช่ ๆ แล้วก็ หรือว่า เอ่อ แม้แต่มาเจอกัน แต่ว่าถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ยก็อาจจะคุยกันน้อยนะครับ เพราะว่าอาจจะเหมือนว่า เอ่อ เหมือนต่างคนต่างคุยไม่เก่งอะเนาะ แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรจะมาคุย แต่ว่าทีเนี้ยครับด้วยความที่เป็นตรุษจีน มันก็ต้องมีการช่วยกันเตรียมการนู่นนี่ ใช่ไหม มันก็เลยเหมือนกับว่ามีหัวข้อบังคับ อะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าจะต้องแจกจ่ายงาน "อา เธอไปติดต่อเรื่องขนมนะ เดี๋ยวฉันจะไปโทรถามร้านเป็ดร้านนี้ก่อนว่ายังพอสั่งได้ไหม" อะไรแบบเนี้ย อา ใช่ ๆ แล้วพอ
อ๋อ อืม อ๋อ ใช่ อา อา ได้ไหม อือฮึ ใครขายของอะไรช่วยกันซื้อช่วยกันหา